うーん、そうですね、タイパとかってゆうよりも、ただその、暇な時間がしんどいっていう感じではありますかね。
はい。 ああ、おお、あ、逆にしんどいっていう感じなんですね。なんか、その、なにもやってないのが、なんか、まあ、辛いまでいくとちょっと大げさですけど、ちょっとなんか、ちょっと、なにもししてない時間をを、どうしようみたいに思って、こう使っちゃうみたいなところですかね？
はい。 そうですね。ま、結構、ソワソワしちゃうとゆうか、なんか落ち着きがなくなっていきますね、どんどん。も、ほんとに。
うーん。ああ。 なるほど。そうか。ね、そうするとなんかちょっとほんとに、スマホの、い依存症なんじゃないかみたいな風にも、ねじゃあ、スマホがやりたくてってゆうより、その、時間が空いちゃうと、なにかをしなきゃいけないとゆうか、その、そわそわしちゃうから、ついスマホをいじってしまうっていう感じなんですよね、きっと。
あ。はい。 そうなんですよ。

あの、ちょっと最近、あの、結構スマホをずっと使っていて、集中できないっていう状況が多くってですね。で、今日はちょっとそれについてお話させていただいて、なんかこう軽いアドバイスであったりとか、なんかそういったものをいただけたらなっていうふうに思っているんですけれども、よろしいでしょうか？
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 あ、わかりました。えっと、それでは、一番どの、なんなんでしょうか、ところに、スマホの中でも色々あると思うんですけど、どこに一番時間使っちゃってるかなって思っていらっしゃいます？
ありがと はいはいはい。 えっと、それで言うと、あの、基本、スマホを使ってます。あの
はい。
なんか、どの時間帯にとかっていうよりも、なんかこうほんとに
はい。